Ah, anong ginagawa niyo para manatiling close kahit abala at ah, may mga maliliit ba kayong gawain o routine na ginagawa para manatiling connected kahit alam niyo 'yon, super busy na?
Hmm, well, oo, meron. Ah, sa family kasi namin 'no, um, parang lumaki naman kasi ako na na close kami na family. So oo, ah, kapa kadalasan talaga kapag, ah, paggising sa morning, 'yan, um, ah, sama-sama lahat sa table, ayan. Dapat, ah, salo-salo talaga sa almusal, and parang before no'n kasi magpe-pray muna kami na buong family. So ayun. Gano'n nga para makapag-bonding kaming family. Gano'n din sa lahat ng sa mula breakfast, sa lunch, tapos sa dinner taga talaga dapat, ah, magkakaharap kaming lahat. Aantayin namin kung if ever may ginagawa 'yong isa, aantayin talaga namin siya before kami, ah, kakain na buo. Dapat kumpleto muna kami bago kami kakain. So parang mm. 'Yon 'yong nagiging hmm, po?
Mm. Ah, okey. Mm, tama. Mm. Oo, aspect. Oo. Mm, mm. Ah, okey. Ah, ep mm. Ay, eh, matanong ko lang din, 'di ba sabi mo nga close kayo ng family mo. So, ah, ito kasi, eh, parang applicable 'to sa lahat ng bagay na tanong ko sap sa mga friend mo, may mga gano'n ba? May ah, nagkikita pa rin ba kayo or, ah, nagkakamustahan pa rin ba kayo?
Mm. Hmm. Ah, sa mga friends naman 'no, sa mga um, kasi parang yung mga high school friends ko kasi no'n, siyempre nag-college na, may mga, ah, nagpatuloy ng pag-aaral, may mga nag-work, may nagkaroon na ng family. So sobrang busy na ng lahat 'no. So yun nga yung time na parang wala na talaga kaming, ah, time na lumabas or magkita-kita, kasi nga magkakaiba kami ng schedule. Sabi ng isa, "Free ako sa gan'to. Hindi ako sa free hindi ako free sa ganyan." Eh, 'yong isa naman, "Wala akong pera." 'Di ba? So parang 'yong nagiging bonding na lang talaga diyan, 'yong, ah, sa chat na lang talaga kasi meron namang GC, 'di ba? Nando'n sa chat na lang nag, ah, nagjo-joke or 'di kaya nagvi-video call din kapag, ah, medyo mas free talaga. S through online na lang talaga yung, ah, parang meet up namin, pero gusto nga sana namin na magkaroon man lang sana ng kahit bonding na na in person. Pero yun nga, mahirap kasi talaga i-meet yung, ah, yung schedule ng bawat isa sa sobrang busy nga. May kanya-kanyang responsibility naman naman na kasi mag mag-a-adult na, eh.
Mm. Oo. Oo. Komunikasyon. Oo. Oh. Mm. Ay, oo, oo. Mm. Mm. Ah. Mm. Totoo, totoo alam mo tama ka. Eh eto naman tutal nabanggit mo nga rin yung sa family mo 'di ba, eh may mga pagkakataon ba na nagba-bonding kayo ano, ah 'di ba sabi mo indoor. Eh outside kaya? May mga pagkakataon ba na sabay-sabay din kayong lumalabas, alam mo yun, para mapanatili yung ah, yung matatag na samahan niyo bilang isang pamilya?
Mm. Hmm. Well, oo, maliban doon sa mga ah, indoor activities namin 'no. Nagkakaroon din kasi kami ng ministry so sama-sama kaming family na lalabas talaga it's ah, mula Huwebes at Huwebes ng umaga maghapon na 'yon lalabas talaga kami tapos sa kainan din siyempre salo-salo kasama nung mga ibang kapatid. Ah, Biyernes din lalabas kami ulit ng ministry, ah, Saturday ministry ulit, oo, kagagaling lang po nga namin kanina ng ministry. Tapos um, ah, Sunday naman po i ah, pulong po namin 'yon. So mga spiritual activities po ulit tas may mga Bible study po kaya mm. Close po talaga kami na family sa mm sama-sama po kaming pamilya sa lahat ng mga gawain po namin.
Ah, okey galing. Mm. Mm. Ah, okey. Hmm. So Galing naman. Mm, so parang ah, ito parang ah, spiritually saka ano, ah, yung parang yung bonding niyo talagang ah, ganun kala ka-tight, 'no? Kasi siyempre, ah, ah, pinagbuklod kayo lalo na ng, ah, yun nga spiritual. So ikaw ba may mga pagkakataon ba na parang ah, minsan nahihirapan kang mag-adjust sa tulad niyan, kung may trabaho or yung iba naman siguro kapamilya mo, or father, o mother, o yung mga kapatid mo is busy sa kani-kanilang ah, ano eh may pagkakataon ba na parang ah, minsan hindi talaga kayo nagkakasabay-sabay sa mga gawain na, ah, minsan na ah, natural o kara pangkaraniwan niyo na talagang ginagawa, may pagkakataon ba na ganun?
Mm. Opo. Mm. Mm, well, oo, meron din talaga. Kasi may mga hindi naman inaasahang pangyayari or 'di kaya kapag talaga, like, ah, noong nag-co-college kasi ako parang, so siyempre from Monday to Saturday kasi 'yan papasok, may pasok sa school eh. So ang hirap i-ano i-match 'yong sa schedule ko sa schedule dapat ng mga activities namin na sa family. Ah 'yon talaga 'yong pinaka-struggle ko noon kasi siyempre pagod na pagod. Ah, wala wala talagang time. Ah, pagod na nga physically, mentally pa. So, ah, 'yon talaga 'yong parang pinakamahirap noon na i-adjust 'yong sa schedule. So ang magiging ano lang noon Linggo. Pero parang hindi mo pa ma-feel kasi siyempre ah, wala kang rest mula Monday to Saturday. Mm, opo para sa mga ayon pipilit pa rin pipilitin pa rin po iyong sarili hanggang sa nasanay na ganoon na lang po 'yong ah, parang naging routine na nga din po. And ngayon ganun din po 'yong sa brother ko kasi ah, Monday to Friday ay hindi naman po ah, high school pa lang po siya pero Monday to Friday ayun po. Tas eh, minsan Saturday hindi na namin siya mapilit na lumabas <chuckles> kasi gusto niya mag-rest dito sa bahay, ganun. Parang 'yon naman 'yong struggle po kapag busy po sa pag-aaral. Sila mama naman po sa work.
Mm, mm. Mm, totoo naman. Mm. Oo, totoo pahinga mo sana eh, kaso hindi eh, 'di ba? Oo. College na? Ah, okey. Ah, okey so mm.
Sila naman, um, sa work bale nag-wo-work po kasi sila ng Monday, ah, Tuesday and Wednesday. So, yung schedule po talaga naka-set po talaga pa para sa spiritual yung Huwebes, Friday, tapos Saturday, Sunday. So hindi po talaga nagugulo yung schedule po nila, naka-fix po, kami lang po talaga yung struggle po namin sa oo sa schedule.
Wow okey. Ah, okey. Ang galing naman, so ngayon tu tutal sabi mo nabanggit mo nga na before parang ano. So ngayon parang may time management ka na sa mga ganitong activity or, ah ah, may mga nakalaan ka na talagang, ah ah, schedule or time para sa quality time niyo or ah, bonding time niyo bilang, ah, isang pamilya so ikaw nama-manage mo na yung mga ganitong bagay sa ngayon?
Mm. Opo mm. Oo, mm. Na ma-manage ko na ta and thankful nga po ko ako kasi ganoon nga po yung pagpapalaki nila sa amin, parang, ah, nagiging close pa rin po kami na family. Kasi, ah, nababalitaan ko na lang yung mga, sa mga classmates ko din nung mga nakikita nila sabi nila, parang na-appreciate na buti sa inyo ganito close kayo na family. Parang kapag nagpupunta nga po sila yung mga, ah, friends ko po na ng mga high school classmates ko dinadala ko dito sa bahay, parang magugulat sila kasi dapat salo-salo lahat lahat mo tapos biglang tatahimik para mag-pray. Kasi yung iba, nandiyan na kakain na na hindi nila alam kasi na may ganun palang ganap pa mag-pre-pray muna na sama-sama bago kakain kaya sabi nila
Wow oo nga totoo. Mm. Oo. Mm sa a saka alam mo ano ah, talagang isa isa 'to sa nagpapabuklod lalo na ng isang buong pamilya sabayang pagkain. Kasi dito dito talaga nararamdaman ng isang ng isang buong pamilya na buo sila alam mo iyon? So kayo ba may halimbawa ah ah, ano bang pinaka ah, day sa sa isang buong araw? Ano bang pinaka-oras na talagang sama-sama kayo a ano ba, meal ba, lunch, o dinner? O buong yun?
Mm. Opo, tama. Um, ano po, morning talaga at saka almusal po at saka dinner. Kasi sa lunch po kasi kadalasan wala iyong brother ko, iyong younger brother ko. So sa la sa almusal po dun po kami buo. Pero minsan din wala siya kapag, ah, talagang kailangan niyang pumasok sa klase ng maaga. Ah, pinakasiguro talaga dinner kasi kumpleto kami sama-sama talaga. And minsan din kasama din namin yung mga kamag-anak namin, iyong mga tito, tita if ever pupunta sila dito, oo. Ayun magkakaroon ng salo-salo basta kapag dumating sila, ayan salo-salo na. Oo.
Mm. Mm. Hmm, okey. Oo. Wow ang galing. Ah, okey. Parang ganoon pa lang ganda pala ng bonding niyo. Eh k ano ba parang minsan ba na ta-try niyo mag-usap-usap habang na sa hapag-kainan? Tutal parang, ah, kamustahan lang sa buong maghapon niyo. Parang, ah, ikaw tatanungin ka ng Mother and Father mo parang kamusta ka? Anong nangyari sa araw mo? Parang may ganoon ba kayong, ah, senaryo?
Hmm. Mm. Ah, oo. Oo meron nga, um, lumaki nga ako na, ah, yun nga, eh, buti lumaki ako na parang, open sa parents iyong hindi nahihiya na magsabi ng mga bagay, bagay sa kanila. Kasi karamihan talaga kasi sa mga bata parang mahirap mag-open up sa mga sa mga parents 'no. Kasi parang feeling nila hindi nila naiintindihan, or baka nahihiya sila, naiilang. Kasi napalaki sila na ganoon, kaya thankful ako napalaki ako na nagiging open ako kina ah, kina lalo na kay mama. Kasi siyempre babae siya, eh, so yung mga bagay na sinasabi ko sa kanya shine-share ko oo naiintindihan niya talaga. Tapos nakikinig naman siya pero minsan nakakalimutan niya din. Kaya ka minsan kung iyong mga gusto kong i-share, ah, na parang nakakahiya i-share ko sa kanya kasi alam ko makakalimutan niya din, eh. Pero at least kasi kapag may mga nai-shi-share ako sa kanya, parang gumagaan din kasi yung pakiramdam ko. Mm.
Mm. Totoo naman. Oo. Mm. Tama naman. Oo. Naiintindihan niya. Oo tama. Totoo tama may napag ah, parang napagsasabihan ka or ah ah, napag napag mapaghihingian ba o 'di ba parang ganun. So ikaw ba may mga pagkakataon ba sa Family mo? Kasi siyempre, ah, yung sobrang closeness niyo, eh, parang hindi kayo sanay na alam mo iyon may isang araw o dalawang araw na hindi kayo magkakasabay kumain or hindi kayo magkakasama. May mga pagkakataon ba na nasaktan mo na or nagkaroon kayo ng misunderstanding dahil busy ka nga, or busy sila 'di ba or eh, paano niyo hinahandle at, ah, inaayos ko yung mga ganitong, ah, pagkakataon para mabalik uli sa closeness ninyo?
Mm, mm. Mm. Siguro, nagkaroon 'yong may mga times din talaga na hindi kami sabay-sabay na kumain. Kasi may mga times din talaga na lahat naman ng family dumadaan din sa mga problems, eh, may mga misunderstandings talaga. Ah, la like kung magkakaroon man kasi ng mga financial problem, magigipit 'yong sa may family, parang 'yong isa kasi parang, magrereklamo na ganito-ganito 'yong gastusin, "Puro ako na lang," 'tas 'yong isa naman, "Eh, tinutulungan naman kita," ganito, ganito. Kumbaga parang magkakaroon ng away na gano'n, siyempre magkakaroon ng tampuhan, may mga mauunang kakain na, pero at least, magluluto pa rin ng pagkain para sa lahat, 'yon nga lang hindi na hindi na nga nagkakasabay kasi nga nagtatampo 'yong isa. So, antayin niyang matapos kami bago siya kakain. May mga gano'ng senaryo talaga, nangyayari talaga 'yon, and part naman talaga 'yon ng ano, eh, ng pagiging pamilya 'yong, ah, may mga tampuhan din. Pero, ayun nga ang maganda naman kahit may mga tampuhan, at least, 'di ba, naayos hindi siya parang mapupunta talaga sa mabo-broke 'yong sa family. Mm, mm.
Mm. Totoo. Totoo. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Tama. Matinding away, oo, oo. Pero so, parang ang away na nangyayari, madalas talaga sa inyo nasa minimal lang, 'di ba, parang, ah, tampuhan lang, ah, may mga gano'ng bagay lang din talaga. So, itong mga ganitong bagay madali niyo na lang talaga naha-handle or naayos nang, ah, madalian, 'di ba, parang gano'n?
Mm. Oo. Mm, mm.
Tama. Ito ba ay eh, ikaw ba may mga ano ka ba parang pinakaepektibong paraan para, alam mo 'yon, 'yong physical meet up or kung medyo alam mo, eh, pa eh, para, alam mo 'yon, mas manatiling close or, ah, matibay 'yong samahan niyo bilang isang pamilya. Ano bang, ah, puwede mong mai-share kung sakaling, ah, may ano nangyayari 'yong struggle sa ibang kaibigan mo or sa ibang tao. Para mai-share mo man lang, 'no, ano ba dapat ang pinakangunahing ano, para maging, ah, mapatatag pa 'yong closeness ng isang buong pamilya?
Mm. Siguro, ’yong first step talaga kasi diyan ’yong pagig ah, ah, ’yong pagiging open up nga sa pag-open up nga sa mga parents, kasi hindi talaga kayo magkakaintindihan or hindi mo malalaman ’yong sitwasyon ng isa kung hindi niya sasabihin or sasabihin ’yong nararamdaman niya, ’yong sitwasyon niya. Parang ’yon kasi din ’yong magbubuklod sa inyo, magiging ah, ah, mag, ah, para mas magiging mas matatag kumbaga ’yong relationship talaga ng family. Kasi kung ah, parang wala kang alam, kunware ako as a ah, as a mother tapos sa anak ko, if ever ano, wala akong alam kahit anuman lang sa mga ah, ganap sa araw niya o sa crush niya o 'di sa kaya sa mga friends niya, paano magiging masasabing close ’yong dalawa kung hindi niya talaga kaya dapat ah, ’yong mga bata or alam talaga nila na mag-open up sa sa mga parents nila. And dapat ’yong mga parents din marunong din na parang ah, palambutin, ’yong parang maging, ah, comfortable ’yong mga bata na mag-open up kasi ’yong iba parang kasi, sa sobrang busy nga ng buhay sa, nag nag-fo-focus sila sa work. Nabibigay naman nila ’yong mga financial na kailangan ng bata, pero kasi, ’yong parang ’yong moral support, ’yong emotional support kasi ’yon ’yong mga bagay na hindi naman nabibigay. Kaya kailangan talaga mag-open up and sa fa sa parents naman ah, dapat ah, madali silang lapitan, para maging komportable ’yong mga bata na magsabi kung anuman ’yong sitwasyon nila or nararamdaman nila.
Mm. Mm. Oo, tama. Mm. Ah. Makinig. Mm. Mm. Oo nga, 'no? Tama naman talaga, eh, ikaw ba ano, tutal sabi mo na s banggit mo sa mother mo ikaw madalas ah, nag-shi-share o nag, ah, nagbibigay ng ah, hinaing or ano man na nararamdaman mo. Eh, ikaw ba nagchat nag-s nag-ano ka ba nag-o-open up ka rin ba sa tatay mo o kaya sa mga kapatid mo ganoon?
Mm. Hmm, well, oo. As una talaga nag-o-open up ako kay mama, tapos sa kapatid ko, sa ate ko, kadalasan talaga. Kung ano man iyon lalo na kapag mga love-la-love life 'di ba mga crush, crush talaga all babae, eh, kasi babae sila, eh. Tapos minsan din naman oo sinasabi ko rin naman sa younger brother ko. Kasi, um, tapos kasi kilala niya din <chuckles> tapos yung sa may father ko naman oo nagsasa nagkukuwento din naman ako pero siyempre, um, mas may limit kasi sa father oo kaysa sa sa mother or di kaya sa babae, ah, yung bo yung pareho mo kasing gender mas open ka di ba? Kasi mas alam nila yung sitwasyon ng babae yun alam naman nung isa yung sitwasyon ng guy di ba, ganun. Kaya sa mother talaga, sa sister, sila yung pangunahin na nag oo ah nagsa pagsasabihan, ah napagsasabihan ko kapag mga girls thing pero kapag ah, mga an ge in general naman na mga bagay-bagay nasasabi ko sa kanila both pareho.
Mm mm. <laughs> Oo totoo naman. Ah, okey. Hindi love life. Totoo naman. Mm. Mm. Hmm, so pa ikaw ba na-try mo na parang magkaroon ng mental breakdown it's either, ah, trabaho or ah, eskuwelahan man yan tapos parang minsan parang sasabog ka na tapos wala kang mailab malabasan kasi ano, or na talagang, eh, ano alam mo iyon madalas kapagka ganyan hindi mo inaantay na sasabog ka madalas kapag nag nararamdaman mo yung mental breakdown ka na sinasabi mo kaagad?
Mm mm nasasabi ko talaga kina mama lalo noong nasa college, kasi grabe din yung parang stress and pressure noong oo, noong nasa college. So nakukuwento ko sa kanya kung ano iyong mga pinagdadaanan ko, kaya alam nila kung ano yung mga hirap ang hirap oo struggle ko talaga as a student noon, ayon. Kaya naman yung maganda kasi nakikinig naman talaga sila and nagbibigay naman sila ng mga payo ne galing din mismo sa Bible.
Stress oo. Struggle mo. Hmm, ang galing naman. Hmm, okey alam mo, maraming salamat sa nabahagi mo.
Oo walang ano man maraming salamat din.